لأ، هو ما فيش إحساس، يعني هو عادي ك شويّة شويّة مشاكل، هي بس إن الواحد بيكون مخنوق وكده، فالواحد كل الحالات برضه، اللي هو وأنا مبسوط برضه ساعات يعني فاهماني، اللي هو أنا برضه مبسوط برضه عادي مُمكن آمم أمسِك التليفون، أصل فاهمة، ما فيش ما فيش يعني ما فيش شعور مُعيّن بيخلّيني إن أنا أحسّ إن أنا مخ إني أحسّ إن أنا مخنوق وأحسّ إن أنا مثلًا عايز أمسِك التليفون فاهماني، فمِش شعو شعور مُعيّن يعني بصراحة.
فإحنا كده تقريبًا، حطّينا إيدنا على المشكلة الأساسية عندك، اللي هي الهروب من ضغوط الشُغل، أو المشاكل اللي في الشُغل. آمم، أ أ أ نقدر نقول إنه آمم، ال المشاكل دي الناس كُلّها بت بتواجِهها، الناس كُلّها ب بتتعرّض ليها طول ال اليوم، بس هي الفكرة في طريقة التعاطي مع ال مع المشكلة، ممكن آمم، طريقة تعاطي مثلًا، زميلَك في الشغل غير طريقة تقبُلَك أنت لل للمشاكل دي، فده بيمثّل ضغط عليك أكبر، بحيث إن أنت بتحاول تهرب وتلاقي مَخرَج من الضغط النَفْسي ده، علشان ما تتعبش نَفْسيًا، فبتحاول تشوف إيه الحاجة اللي ممكن تفصل دِماغَك شويّة مضبوط؟ طيّب آمم، ممكن ت ت مثلًا، تغيّر طريقة تفكيرك في موضوع ال الضغوط ال بتاعة الشُغل، لأنه مثلًا، أنت مش هتعرف تغيّر حاجة، فخلاص أنا ليه، هاضغطني طالما الموضوع مش في إيدي؟ أو إن أنت مثلًا تحاول تفضّي الشُحنة ال شُحنة الغضب دي، أو الطاقة السلبية دي، قبل ما تطلع البيت. يعني م زي ما بيقولوا كده الناس آمم، "لازم تتخلّص من كل أعباء العمل، على باب الشقّة" قبل ما تدخُل البيت، بحيث ما تدخُلش البيت ب بكل المشاكل بتاعة الشغل، لأنه ده وقتك أنت. الشغل كده، كده موجود وكده، كده مش هيخلص، وكده، كده ما بيُقفش عند حَدّ. فأنت محتاج تشوف أكتر آمم حاجة أنت بت بترتاح فيها، طلّع فيها الطاقة دي، ومحتاج كمان تفصل تمامًا، تمامًا، تمامًا مشاكل الشغل عن حياتك الشخصية، لأن أنت كده، المشكلة كُلّها بس إن أنت ب رابط ده بده، أو بمعنى أصح مش منَظّم حياتك بطريقة كافية، بحيث إن أنت ال تفصل الشُغل عن البيت، أو الشُغل عن حياتَك الشخصية، فأنت سامح له إنه هو يعكنِن عليك اليوم ويخلّيك عايز آمم، تهرب منه.
بالضبط. امم. بالضبط، عا بالضبط. حلوة الفكرة، دي. امم. فهمتِك، آه.
فهمتني؟
لأ، تمام، تمام، والله لأ، بجد نصيحة كويّسة أكيد، يعني فكرة إن أنا آمم، أرمي كل حاجة على باب الشقة دي مُمكن فعلًا تف ت تساعدني بجد. أنا والله مش عارف أقول لِك إيه بجد، يعني شكرًا بجد على النصيحة دي، أنا باشكُرِِك جدًا.
أنا موجودة هنا دايمًا عشانك، أي وقت، أي وقت كلّمني.